อา ครับ ถ้าอย่างงั้น ครับผม
อันเนี้ยมัน มันชอบ มันเป็นอะไรที่ดึงดูดมากเลยอะค่ะ
อืม ถ้าอย่างงั้น ตรง ผมอาจจะแนะนำไปเล็ก ๆ น้อย ๆ เนาะ อาจจะเป็น ถ้าในส่วนว่า ตัวเนี้ยเรา รู้แล้วว่า กำหนดหมดเขตของการสมัครคือวันที่เท่าไร อันเนี้ยก็ โอเคในช่วงระหว่างที่เรายื่นใบสมัครไปแล้ว แต่ว่ามันยังไม่หมดเขต หรืออะไรแบบเนี้ยครับ หรือยังไม่มีการถูก เรียกสัมภาษณ์ หรืออะไรแบบ นี้
เนี่ยแหละ อืม ๆ <tsk> ก็ อ๋อ ๆ พี่ พี่พึ่งส่ง อ่า คือตอนนี้พี่กำลังเห็นรายละเอียดของงานนะ แต่ทีนี้พี่กำลังมาตัดสินใจอยู่ค่ะว่า ควรจะสมัครเข้าไปดีไหม อย่างเงี้ยค่ะ กล้า ๆ กลัว ๆ อยู่เลยค่ะตอนเนี้ย
ครับผม อ๋อ ครับผม